Hello!
Hello! Magandang gabi!
Ah, magandang gabi din sa'yo, maganda ka pa sa gabi. <laughs> Kung makapang-bola, eh. <laughs> Pero ay kasi lumalalim na 'yung gabi, alam mo 'yun, 'yung andiyan na 'yung time na makapag muni-muni ka 'di ba? So, bilang ano, bilang naisip ko lang parang, sa may dumaan na mag ah, mag mag boyfriend sa harap ko. Naisip ko lang, oo, habang nasa terrace ka 'di ba, 'yung parang sana all 'di ba may may gano'n.
Ay, naku naman, grabe naman 'yan. <chuckles> Tama! Ay <laughs> dumaan, o, oo. Totoo, totoo.
Naisip ko parang ay ang tagal ko na nga palang walang ano walang, wala walang relasyon ganiyan. <clears throat> Pero naisip ko lang ang may mga senyales ba na nagpapakita na ikaw ba sa tingin mo may mga senyales ba na sa tingin mo handa ka ng pumasok sa ano seryosong relasyon?
Hmm.

Mm.
Ang iniisip ko, eh, handa ba sila? <laughs> Ako, <laughs> ah, okey lang ako. Sila ba handa bilang bilang napakatagal na panahon na hindi ako nagkakaroon ng ano ng bo boyfriend, ganyan. So, naiisip ko ako naman siguro siyempre hindi naman talaga ano, eh, hindi naman kung merong dadating, 'di ba? Hindi ka naman oo, hindi ka naman magpapaka ah, ano 'to, anong tawag dun? Maria Clara ba? Yung ang tagal ka ligawan pero sa tingin ko kung tam kung ano lang kung gusto ba niya din na hindi naman na alagain yung mga anak ko, ang totoo niyan ang aking anak ay binata na yung aking bunso
<laughs> <laughs> Ikaw okey ka lang. Ah. Hmm, mm. Mm, mm, mm. Why not? Mm. Oo, oo. Oo, oo, oo. Mm.
nasa senior high na siya. So
Hmm, okey, okey.
ah parang parang bilang sa akin na kung may dadating na sa tingin ko, okey naman, ganyan, pero kasi minsan naiisip ko parang mas okey nalang din naman na mag-isa ako ng, ganyan. Kasi ano, eh, parang napalaki ko naman na sila ng ano ng napag-aral ko sila ng wala akong katuwang oo, parang aanhin ko pa yung ano dahil lang ba sa kilig, ganyan, parang 'di nag-iisip din ako. <chuckles> 'Di ba parang baka bumalik na naman ako sa dati na may pinoproblema ako kasi hindi umuuwi, late na, ganyan. Parang ayun yung babalik ako sa ganyang stage, gusto ko ng ganyang stage, ganyan. So, ayun yung mga bagay bagay na kailangan siguro sa tingin ko kailangan kong ikonsidera.
Oo, totoo. Ikaw lang mag-isa, mm. Oo, totoo. Hmm, mm. Mm, mm.